شيء صعب، أنا فاهم ده، متفهِّم ده جدًا يعني، امم.
بصراحة يعني أنا مش عارفة، يعني عارف بابقى أقعد أفكّر كده اقول طب أعمل إيه؟ طب أنا زهقت، آآ، طب مش هاعمل كده النهارده، ما أقدرش طبعًا يعني، طبعًا شغل مش هينفع أضحّي والّا والّا أوقّف شغل لوحدي والّا مع نَفسي، طب أكْل أنا مش هاقدر أ ما اعملش لولادي أكْل ولا لبيتي و ولا هاقدر ما انضفش البيت، ولا هاقدر ما أعملش كذا، ولا حتى في غسيل لازم أغسل، يعني حتى الغسيل routine، حتى الغسيل، ليه ميعاد وليه وقت وليه routine، وضب مضبطاه في الميعاد ده هاغسل في الميعاد ده هاعمل، إيه ده! زهقت، يعني، عارف تحس كده إن آآ، آآ يعني كمبيوتر ماشي، آلة ماشية، آآ، ماشية معايا قلم وورقة، إيه ده، إيه ده؟! ضغط فظيع.
بالضبط، امم. حلو. كتّر خيرِك بجد يعني، ن أيوه، امم، كتّر خيرِك بجد يعني ن آه، أنا متخيّل ده وفاهم إنه قدّ إيه ده صعب و و وواضح إن هو مأثّر عليكِ ومضايقِك، بس يعني إن شاء الله كُلّ حاجة وليها حل وما تقلقيش يعني، و وأنا فاهمِك جدًا وحاسس بيكِ والله بجد يعني، بس هو أنتِ ال ال الفكرة إنه هل ده مأثّر عليكِ يعني من ناحية ال ال اليوم بقى ومن ناحية ال ال الر يعني بدنيًا، هل مأثّر عليكِ بدنيًا الموضوع ده، تاعبِك جسمانيًا يعني؟ آه، إزاي طيب؟ آه.
آه. آه، آه، أيوه آه، مأثّر عليَّ بدنيًا جدًا، آه خالص، يعني يعني أولًا يعني حاسّة كده إن جسمي كلّه بيوجعني، و ودايمًا عضلاتي واجعاني، ودايمًا ما بانامش كويس، ما فيش نوم كويس، باشوف بالرغم كُلّ الملل والتعب ده طول النهار والجري وال والفَرهَدة دي، الواحد بييجي بالليل آجي بالليل ألاقي نَفسي مش قادرة أنام، تعبانة، عيني وجعاني، آآ، مهمّدة، بس ما بانامش، أنام نوم نوم عارف نوم خط تخاطيف كده، وكُلّ شوية اقوم، كُلّ شوية اقلق، مَرّة اقلق أشرب، مَرّة أروح الحمام، مَرّة أقلق لوحدي كده وأفضل قاعدة أبُصّ في السقف، حاجة يعني منتهى الملل.
امم. فاهمِك أيوه، لا شعور شعور صعب، كتّر خيرِك بصراحة عليه، و وألف سكل سلامة كمان على تعبِك البدني، ف ف ف ألف سلامة، وإن شاء الله يكون ليها حلول يعني، و وما تقلقيش، وكُلّ مشكلة يعني مهمًا كانت كبيرة بيكون ليها حل يعني، وبتحتاج مننا بس إيه
بجد يعني. تأثير بدأ يظهر بقى. الله يسلمك. معقولة هيبقى في حل، معقولة؟!
آه، بيبقى بس محتاج الموضوع محتاج بس إيه تنظيم مش أكتر يعني، اللي هو أو تغيير شوية في الroutine نَفسه، يعني أنتِ مثلًا هل بت هل ما بتغيّريش ما بتزوريش حد مثلًا حواليكِ من صحابِك، ما بتعمليش أي حاجة برّا الroutine الطبيعي ده، مثلًا الشغل، ما بتتكلميش مع مديرِك إن أنتِ تقللي ساعة مثلًا والّا حاجة تاخدي break معيّن، تنزلي تعملي فيه حاجة، يعني ما بتغيّريش أي حاجة في الroutine نَفسه؟
آه.

هي فكرة حلوة، حتى لو مرّة يعني كل يومين، 3، ممكن تبقى حلوة برضه، تفُك عنّي شوية، جميلة، فكرة جميلة أوي. إمم.
إمم. بالضبط آه، وتكسر آه، وتكسر الروتين نفسه وت وتخليكِ يعني ت ت تتجددي نشاطِك وترجعي للبيت فايقة كده ورايقة، و و وتعرفي تعملي مهام مهام البيت من غير ما تحسي بملل، ويبدأ معاكِ آه بالضبط.
من غير ما اكون حاسة بالأ ب ب آه، باله بقلة الاهتمام دي وعدم الشغف، عندك حق.
إمم و ويرجع لِك الشغف. كمان ممكن تدوري كان إيه الحاجات اللي أنتِ بتحبيها وأنتِ صغيّرة بقى ت ال لو بتحبي مثلًا الرسم بتحبي أي هواية معيّنة جرّبي تمارسي الهواية دي، تخليكِ إيه، تخرجي برّا الروتين شوية، يعني خصصي على الأقل نُص ساعة في اليوم آآ، اعملي فيها الهواية دي اللي أنتِ كنتِ بتحبيها وأنتِ صغيّرة مثلًا، الحاجات دي هترجع لِك ال ممكن يعني نشاطِك شوية، تخليكِ تفتكري بقى ذكريات الماضي و و وت مص وت وترجع لِك شغفِك وتحسن معاكِ الدنيا أكتر يعني، إن شاء الله.
حلوة أوي، أنا كنت باحب القراية، ممكن أرجع أ أمارسها تاني زي ما أنت بتقول، فكرة جميلة، يعني هي أ فكرة حلوة أوي ونصايحك يعني حاسة إن هي ممكن تساعدني شوية، لإني أنا كانت رايحة من بالي حتة إني أنزل واغير مكان، وفي كل مرّة أنزل أغيّر المكان، ما اخليش مكان ثابت للنزول، فدي فكرة جميلة أوي، وحتة إني أرجع اقرا تاني دي حلوة برضه، هاجرّبها وأتمنى إن شاء الله أبقى كويسة، متشكرة أوي، أوي، على نصايحك و
إمم. بالضبط آه، فاهم، آه. إن شاء الله و لا أبدًا العفو، أنا شكرًا، لا أبدا العفو، أنا متاح هنا في أي وقت، ولو احتجتِ أي حاجة كلميني.
وكلم